Ja, einmal hatte ich sch ein zweimal hatte ich schon Angst. Da hatte ich auf einmal das Gefühl, so: „Oh mann, da ist jemand im Raum so und das ist ja etwas, was du nicht kennst.” Ähm, in letzter Zeit will ich das so unbedingt, dass ich einmal dachte ich mir: „Warte mal, wenn ich jetzt meinen Körper verlasse, ja, wer weiß, vielleicht treffe ich da auf, äh, negative Wesen.“ Da habe ich gedacht: „Ach, scheiß drauf, ich will das so unbedingt. Ich gehe ich gehe jetzt aus'm Körper raus“ und dann habe ich da auch mein Astralreisenlehrer getroffen, den aktuellen. Dann habe ich später auch davon erzählt. Ich habe gesagt, so: „Dass du gekommen bist, du hat mich an der Hand gehalten, hast mich durch geführt.“ Die Person selber, die erinnert sich nicht daran, aber das heißt nicht, dass es nicht passiert ist auf einer anderen Ebene. Mopsi, nein, die die Tante Nina ist am Telefon.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah, interessant. Mhm. Und dann war's ja.
Und ja.
Hast du dann, ähm und hast du dann, also al wie weit bist du gekommen dann damit? Also
Das war jetzt ein luzider Traum, aus dem ich versucht habe, in 'ne Astralreise zu gehen. Also, 'ne richtige Astralreise, das heißt, aufgestanden, hatte ich einmal am Anfang oder zweimal. Ich weiß noch, ich habe mich ins Bett gelegt und da hatte ich gar keine Erwartungen in der Nacht, ne? Ich habe mich immer gefragt vorher: „Hm, klappt's vielleicht diese Nacht?“ Und an dem Tag hatte ich Pizza gefressen mit Cola Zero und ich dachte: „Komm“ im Bett habe ich mir gedacht: „Erwarte nix, heute bist du so weit entfernt von deiner Astralreise wie noch nie zuvor, schlaf einfach.“
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aha. Ja, ja.
Und nach Weile bekam ich auf einmal diese Vibration im Bauchbereich und ich wollte nicht die Schlafparalyse haben. Das ist oft so der ein Weg, um in die Astralreise zu gehen. Ist eigentlich was Gutes. Ich habe mich direkt au ja? Hast du immer noch?
Mhm. Oh ja, das kenn ich. Ja. Ja, aber ich boah, ich habe das so oft, das macht mich wahnsinnig. <laughs> So, oh Gott. Ja, mhm. Hatte ich letzte Nacht wieder. Ja, furchtbar ist das. Also, ich kann damit überhaupt nicht ich finde das ganz schlimm. Also, ähm, ich habe auch immer so äh, wenn ich versuche einzuschlafen, dann, ähm, äh, f wie als wenn ich's durchs Bett fallen würde, ne? Also, dann dieses dieses Gefühl da, ja, ja, und dann dann dieses Falls, ne, und dann schieße ich hoch und dann schlägt meine Herz wie verrückt und und das passiert manchmal 20 Mal die Nacht, ja, mhm.
Ach, das hätte ich gern. Kannst du mir schicken. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja ja, das kenne ich, ja. Mhm. Ja. Übrigens, äh, die Silvia aus unserer Gruppe, die kann Astralreisen, hat sie mir gestern gesagt. Das ist interessant. Ich habe sie gefragt, ich habe gesagt: „Schick mir mal 'nen Sprachnachricht, wie du das genau machst“, aber sie geht irgendwie nicht darauf ein, na ja.
Mhm, Wahnsinn, ja. Ja, ja. Mhm, mhm. Ja. Ja, ja. Ne, es ist ich meine, ich glaube, es ist auch individuell für jeden, ne? Also, ich glaube, wir alle, äh, wir haben unsere eigenen, äh, ja,
Ja. Aber man kann ja trotzdem die Technik des anderen mal versuchen, vielleicht klappt's ja auch bei mir.
Ja. Ja. Also, i ich denke halt, dass es irgendwie so 'n, ne, ähm Also, i ich weiß nicht, ich habe meine meine Bruder hatte sich auch dafür sehr, sehr stark interessiert und wollte das früher auch immer mal machen. Er hat's auch 'n paar mal, äh, m also, er sagt, er ist dann hat hat sich selber im Bett liegen sehen, ne?
Mhm. Mhm. Ah. Oh, cool.